Senti, ma volevo chiederti una cosa, ma come influisce la nostalgia sui tuoi gusti musicali o cinematografici?
Guarda, ehm, allora io ho sempre creduto di essere nata nell'epoca sbagliata, un po' come quelle persone c'era proprio una sindrome che uhm, <snorts> che ti faceva pensare di essere appartenuta a un'altra epoca e di conseguenza, ehm, ti rendeva un po' triste, un po' strano essere in questa. E ti devo dire che mi appartiene al cento per cento penso. Veramente, porca miseria, perché, ehm, cioè io credo, mhmm, di avere proprio quell'animo rock n'roll, che probabilmente in una vita passata ha vissuto quel periodo
Sì. Mh. Ah dai. Oh porca miser perchè? Sì. Ah-ah. <chuckles>
che non ho di cui alcune band non ho potuto veramente vivere. Perché io sono nata alla fine del 1990, d ehm, cioè quindi nel okay?
Eh. Sicuramente no <chuckles> quindi sicuramente no. Uh.
Quindi purtroppo certe band non ho potuto vederle. Certe invece ho avuto la possibilità da più grande, però non sicuramente nei periodi d'oro, ecco.
Eh. Eh okay. E
Tante non ho potuto proprio vederle, tipo i Nirvana, ahimè, <chuckles> non ho potu i Queen non ho me li sono persi, non ho potuto vederli per dire, no, a parte i video, sì.
Te li sei persi e via, vabbè i Queen, okay. E e qua cosa intendi con siccome hai detto la parola rock n'roll, ehm, che ne so, io pe il l'ho l'ho l l'ho fissata subito negli anni '60, invece tu mi par di capire che stai parlando di qualcosa di più recente?

E allora, ehm, sì e no, nel senso che purtroppo tante band, quelle diciamo con cui sono mi sono formata all'inizio per merito di mio padre, non le ho potute vedere. Allora ti parlo principalmente di, ehm, quelli che amo di più, ovvero i Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, che poi è vero, hanno fatto l'ultimo concerto
Mh-mh. Okay. È quel eh sì, questa è que ehm, questa è tutta colpa di papà si capisce. <chuckles> Non c'è dubbio.
<chuckles> Sì. Ma perché poi ecco, colpa di papà perché sicuramente il mio dispiacere, la mia tristezza poi deriva da questo; però in realtà poi dall'altra parte, rigirando la frittata diciamo, lo ringrazierò per tutta la mia vita per questa grande eredità.
Mh-mh. Eh beh, cer se se eh certo, sempre tanto più. Quindi quindi tu avresti voluto essere av avere diciamo così 15, 20 anni dove? In in che in che anni?
E Eh, penso negli anni '70.
Okay, quindi es essere nata intorno al '55, '60, via Ho capito dai. Va beh. <chuckles>
Sì, penso negli anni '70. Sì, perfetto dai. '70, '80 dai. Sì, sicuramente sì, quell'epoca lì. Ehm, soprattutto anche per godersi tutti quei grandi festival che facevano al tempo, cioè dal classico Woodstock, a mille altri festival come quelli del folk di Bob Dylan, eccetera no. Per cui ho potuto solo praticamente vedere i film. <chuckles> Anche il Festivalbar però sarebbe stato interessante perché è comunque a mio modo, il Sanremo lo guardo, per dire. Mhmm, però il Festivalbar essendo un po' più internazionale e con artisti anche, boh, di calibro, ci può stare, ehm, cioè nel passato. Ho vissuto l'epoca di MTV, prima della chiusura, quindi, mhmm, quello ho potuto vedere cioè ho potuto vivere quella cosa di di MTV per fortuna; ehm, però, ehm, mi è molto nostalgica questa cosa, nel senso che, cioè per me queste melodie, questi timbri di chitarra, i riff, i colori magari di certi video vecchi che mi capita di vedere, di live, magari su YouTube, recuperarli, ma fu quell'atmosfera che poi un pochino in realtà ho la possibilità di rispolverare quando vado ai concerti delle band di adesso, o delle band nate in passato che però suonano ancora adesso.
Eh, va bene. Mh. Sì, okay. Eh, ti segu Ah, non il Festivalbar. Ah non il Festival ba <chuckles> Ah-ah, okay. Sì, beh, okay. Mh-mh. Ah. Okay. Video a go go. Eh. Sì. Ah-ah. Eh. Ah, pr

Beh, sicuramente, uhm, n non lo so, è proprio secondo me qualcosa aleggia nell'aria di passato e presente che sono diversi. Cioè, mhmm, anche prima: uhm, prima era molto più libero andare ai concerti, non costava neanche così tanto. Com'è che dovrebbe la musica costare!
Mh. Ah quello sicuro. Que que quello è sicuro che costava che costava molto meno è è è è u è una è una certezza pro propri ma ma di tanto proprio, mh.
Cioè Eh rispetto secondo il New York Times, nel millenovecento dal 1990 i biglietti sono quadruplicati addirittura, i costi dei biglietti. Cioè prima eh.
Sì. Sì, sì. Ma secondo me negli ultimi 5, 6 anni si sono raddoppiati, non c'è bisogno neanche di andare chissà quanto indietro. Credo che sia, sì 6, 7 anni mi mi mi p s mi sembra che il il prezzo sia veramente raddoppiato. Non so se anche tu hai questo tipo di percezione, però m m mi sembra
No, ma è vero, cioè anche tipo Live Nation, che è un colosso dell'industria musicale e dell'intrattenimento dal vivo eh, uhm, ha aperto un dibattito il mese scorso perché la gente si lamentava per i costi dei biglietti dei concerti, ovviamente richiamando la nostalgia del passato a per questi
Eh-eh. Cer Eh dici: "Co come era meglio quando costava poco!" È chiaro, cos cosa deve fare. Eh.
e, uhm, diciamo che, uhm, mhmm, per Life Nation tutto questo non è vero, perché, uhm, loro hanno paragonato il biglietto per vedere una partita di NBA a bordo campo, che costa il triplo rispetto magari a un biglietto per un concerto di un artista o di una band, adesso.
Ah. Sì. Ti stiamo facendo un favore, ti stiamo facendo risparmiare.
<chuckles> Esatto, cioè l'hanno buttata su questo fatto, però se noi torniamo indietro, eh figurati c'erano anche i concertoni gratis. Cioè vuoi mettere un Woodstock, cos'è, costava secondo te? Ma figurati.
<chuckles> E Non era gratis Woodstock, eh?